Ờ, rất là nguy hiểm. Ơ, thế mà cái việc mà tự nhiên mình phải, ờ ban đầu ấy tự nhiên mình phải sắm thêm cái vật dụng cá nhân như nà, à, cái cốc nhựa này, à, cốc bản thân, cốc tự dùng hay nà những cái túi vải hay gì đó, thì bạn có, kiểu, mình phải bỏ ra một cái chi phí ban đầu, đúng hông? Thì, ờ, núc đấy có gặp khó khăn gì không?
Ừm. Đúng rồi. À, đối với mình cái việc đầu tư như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Như mình nói á là nhựa nó còn ảnh hưởng sức khỏe nữa mà, mà nhà mình cũng rất là hay thường xuyên đi ăn sáng, mua đồ ăn sáng về nhà, thành thử là đầu tư một cái cà mên, một cái, gọi là, đồ đựng thức ăn á, đem ra xong người ta đổ vô, xong đem về, nó đâu nó nó vừa nó vừa hông bị hay đổ đổ, ưm, lo nà hông bị tràn hay bị đổ nè. Nó vừa dễ dùng nè, mà nó còn, gọi là, rất là tốt cho sức khỏe nữa, nó hông ảnh hưởng sức khỏe, mình thấy đầu tư vậy xứng đáng.
Trời ơi Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, bạn có ừm, đúng rồi, đầu tư mặc dù chi phí ban đầu có thể thì nó hơi đắt đỏ một chút, tuy nhiên thì mình dùng được một thời gian khá là dài thì ngược lại mình nhìn thì có thể nấy nó tiết kiệm hơn rất há nhiều, đúng hông? Và nại còn đảm bảo sức khỏe nữa.
Chính xác. Ừm. Đúng rồi, thay vì chính xác luôn, mình dùng một cái như cái cà mên của mình hiện tại mình dùng đã 3 năm rồi, mà cái cà mên này mình mua có 200.000 à, tính ra hàng năm, ừm, ừm, ừ, tính ra hàng năm có mấy chục ngàn ngày, chưa được mấy trăm đồng nữa, trời ơi, lời lắm bạn ơi.
Ừm. Ủa, 3 năm, đúng rồi. Nếu mà Ờ. Ờ. Có những cái rác th rác thải nhựa ấy mà nó không thể tránh khỏi, như kiểu, ừm, vỏ thuốc hay nà bao bì gì đấy thì, ừm, khi mà trong sinh hoạt hàng ngày ấy, ờ, mình, ờ, phân loại rác thì bạn có sử dụng, kiểu, phân loại và xử lý, ờ, riêng ra không?
Ừ. Cái này là mình phân loại vì, à, thứ nhất là vì kinh tế của gia đình mình nha, là tại vì, à, khi mà mình phân loại nhựa riêng á, là mình sẽ để đằng sau nhà mình luôn. Mình để chất t t tới tới lúc nào mình thấy nhiều quá là mình sẽ bắt đầu mình kêu mấy cô ve chai, hoặc là mấy cô đồng nát lại á, là mình túng rồi mà vừa bảo vệ môi trường mà vừa có kinh tế nữa, hợp lý quá.
À. Ừm. Ừ. À. Nó có thể bán được, đúng hông? rất là tiết kiệm. Ừm. Đúng rồi, ừm. Thì, ờ, ừm, kiểu, có những cái rao rào cản thực tế nào mà những cái người xung quanh thường gặp phải không? Kiểu như nà, ừm, kiểu, tiền hay nà thời gian hay nà thói quen ấy, thì nó có gặp thách thức, ưm, hay là gì không?
Ừ, đó.